بُص هي برضه على حسب أهمية الحاجة دي إيه في حياتي. يعني مثلًا عارف أنتَ الجملة الشهيرة لو مثلًا بن بنجيب هدوم أو بنجيب مثلًا جزم وشنط وكده، ومثلًا دخلت محل وعجبتني وعجبني جاكيت أوي، ولاقيت فكرة ولاقيت إن الجاكيت ده في مستوى يعني اللي يعرف يجيبه مثلًا نجيب ساويرس مش أنا خالص، <chuckles> آآ، آه لأ، فباقف في ساعتها أقول له إيه: "طيب بُص هاخد لفَّة كده وأرجع تاني، آه طَب أنتَ ما عندكش اللون اللي هو ال الفُحْلُقي ده اللي فيه نقط ما أعرفش عاملة إزاي؟"
<chuckles> أكيد طبعًا هتبقى عايزة تجيبيه. وهل وهل بقى بترجعي والَّا ما بترجعيش؟
لأ، ما بارجعش طبعًا أنا باحفظ ماء الوجه قدَّام البيّاع يعني، أنا باقول له أي كلام كده عشان أخد بعضي وأمشي أصل خلاص اتعوِّدت يعني اللي هو إيه ما بقيتش أشْبَط في اللي عارف اللي هو إيه كن آآ، ف في الجنة إن شاء الله. هابقى أجيب الجاكيت ده في الجنة إن شاء الله زمان وأنا صغيرة لأ، كنت ممكن أعيّط وأدبدب، وأخلّي بابا مثلًا يتصرف ويجيب لي الجاكيت ده عشان هو عاجبني. يمكن لمّا كبرت وبقى عندي مسؤوليات، وبقى عندي أولاد فأولوياتي اتغيرت. فبقيت أحاول أتأقلم مع الوضع يعني أتقبّله بدل ما أتمرد عليه. لأن في الآخر يعني ما عنديش حِيلة في الموضوع. آآ هم أنا ما معييش غير 200 جنيه في جيبي. فاهم؟ فأكيد مش هيجيبوه، مش هيجيبوا زرار أصلًا، آه مش هيجيبوا زرار في الجاكيت.
ده أكيد. أيوه بالضبط كده أكيد مش هتصرفي آه. بس هو مثلًا، يعني مثلًا لو أنتِ دلوقتي م معاكِ مثًلا ميزانية مثلًا معيّنة المفروض تقعدي مثلًا بيها الشهر كلّه، مثلًا لو جِه مثلًا في نص الشهر لاقيتِ الفلوس اللي معاكِ كلّها خِلصت، فهنا بقى هتتصرفي إزاي؟
امم. آه. امم.